Oui c'est vrai et tu as tu as quelqu'un en particulier dans ton entourage qui qui rou joue ce rôle?
Ah oui, ma ma grand-mère maternelle. Ben, mon grand-père paternel aussi a a eu un rôle mais ma grand-mère maternelle, parce qu'en fait, heu, je me suis occupé les d'elle dans dans ses dernières années.
Ouais. Ah d'accord.
Parce que je vivais, heu, chez ma mère après être revenu du Canada. Puis bon, elle était pas bien, donc je suis resté, heu, un peu, heu, à la maison, ouais et je me suis occupé de ma grand-mère. Bah, je l'ai relevée quelquefois quand elle est tombée, heu, on
Tu es allé l'aider? Ouais. Ah ça c'est bien d'être là, ouais, pour aider.
on c'est ça, on avait beaucoup de discussions, heu, sur beaucoup de choses. Puis, elle m'a beaucoup parlé de sa vie d'avant, de de l'autre époque, en fait, hein, c'est ça, heu, de de l'autre ère. Puis, heu
D'accord, ouais donc et qu'est-ce qu'elle t'a dit, alors, qui était vraiment intéressant? Ouais, beaucoup de choses j'imagine.
Bah, en fait, heu, e elle m'a parlé, ben, de la dureté de la vie qu'elle a eue, en fait.
Ah oui, d'accord, ouais.
Parce que, heu, elle est née en 1919. Heu, elle vivait, heu, dans bah, dans une ferme, en fait, hein.
Ouais, donc, heu D'accord.
Et cette ferme, ils avaient eu, heu, beaucoup de difficul enfin, ils avaient réussi à l'avoir, mais dans le sens où ils avaient eu beaucoup de difficultés, parce qu'en fait mon grand-père mon arrière-grand-père, heu, il avait fait la 1re guerre mondiale et il était à Verdun, heu, à et il avait il était en fait, heu je comment ça s'appelle? Le commis ou, heu, le, mmh, le soutien de de de d'une personne importante, heu, du village, heu, où on était, enfin d'où on est originaires. Et heu, et en fait, heu, cette personne, comme, heu, il l'a bien aidée, et bah, en fait, il lui a accordé un prêt.
Ouais. D'accord. Ah oui, dans u Ah. D'accord. Ouais. Ouais.

Ouais, oui, c'est vrai à côté de ça c'est rien. Et du coup ta grand-mère elle te donc elle te parlait, elle te racontait ou est-ce que, heu heu, c'était genre vous asseyez et puis vous en parliez, ou vous elle voulait transmettre? Ou alors est-ce que c'était de temps en temps elle d elle di elle disait des petites histoires? Ouais.
Ah non, bah, heu, moi je lui posais beaucoup de questions après, hein, donc heu, non, non, on parlait beaucoup et quand elle me parlait de revenir à l'essentiel, c'est qu'elle me disait à l'époque puisqu'elle a vécu la deuxi deuxième guerre mondiale elle, hein. Elle a fait 18-19 ans, hein, ça lui a gâché sa jeunesse quand même, hein. Parce que, fallait pas trop bien s'habiller, trop se faire belle, parce que tu as des allemands tu croisais des allemands. C'est pas c'est pas qui t'a il t'agressait, heu, voilà, mais c'est qu'il te il te voilà, il t'emmenait avec elle. Bon, heu, je sais pas après, heu, dans quelle mesure, heu, c'est voilà, hein. Heu, donc tu prends pas soin de toi, tu as 4 ans de ta vie, heu, bah, tu mets de côté.
Bah oui, ouais. Ah bah, c'est sûr, oui, j'imagine. Oui. Oui, mais pas se faire remarquer. Ouais. Oui, <chuckles> c'est sûr. Ouais. Donc elle t'a raconté beaucoup la guerre, non? Ça a dû la marquer, heu, beaucoup.
Voila. Bah, elle m'en a parlé, hein. Oui, oui que, bah fallait rester de côté. Bah, elle m'a parlé de mon grand-père, heu, qui lui était était était parti se cacher parce qu'en fait il l'avait cherché comme il était dans l'armée. Il avait été à Mers el-Kébir je sais pas si ça te parle? Ouais, il était à Mers el-Kébir et puis elle m'a parlé elle m'a transmis aussi heu, toutes les horreurs de la guerre. Parce qu'en fait pour survivre, quand le Richelieu a été coulé, lui il s'est servi du corps de ses copains pour qu'il flottait en fait, pour rester en v
Ah, d'accord. Ah oui, oui, oui. D'accord. Ouais. Ouh! Ah oui. Ah oui carrément effectivement.
Ouais, puis il a été récupéré par les anglais et tout. Non, mais c'est
Ah oui! Ça a dû te marquer des histoires comme ça surtout quand c'est l la guerre heu
Ah bah, c'est énorme parce que tu te dis on te dit: «Bah, grand-père, il a fui. Non, non, il a il a pas fui parce que, heu, il avait peur, parce qu'il a fait la guerre justement» et lui voilà. Hein, il est quand même revenu, puis il le cherchait pour le STO et il s'est heu, enfui parce qu'il voulait pas être retrouvé et puis heu, il y amassé toute cette résilience, puis elle m'a conté une autre histoire. Et ça, tu vois, c'est plus de la résistance, parce que j'avais un grand oncle, donc heu, son frère. Les allemands, ils l'ont emmené à Königsberg, qui est aujourd'hui Kaliningrad.
C'est ça, ouais. Ouais. D'accord.